Oui, oui oui, ça le défoule et puis je sais qu'après, heu, si, bon, si s'il y a pas trop de de choses qui vont le perturber heu, heu, dans dans la maison hem, bon, il va pouvoir heu, il va pouvoir me laisser tranquille tu vois? Il il va tenir heu quelques heures, heu, heu, en à à dormir en fait, à à récupérer un petit peu de sa balade. Heu, par contre, ben, voilà, si, heu, si jamais, heu, heu alors il peut pas voir heu, les les chats parce que heu, ben du coup je je je l'enferme dans dans une pièce
Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais, je vois. Mmh. Oui. Mmh mh.
heu, mais il peut arriver parfois que que les chats se, heu, coursent poursuite et dans ce cas-là, il les entend et puis il aboie.
Mmh. Ah oui, il a envie d'intervenir peut-être?
Ouais, il v il a envie de beh, je pense que c'est peut-être un peu un instinct de un peu un instinct, pas de prédation mais, heu, quand il, heu, les voit c'est ça, c'est un quelque part c'est un petit peu ça, quand il entend quelque chose qui s'agite, un animal, heu, a priori, heu, parce que je sais que, heu
Oui, quelque part. Mmh. N ouais, ouais. Oui. Il garde son territoire, ouais.
B oh, c'est pas forcément une histoire de territoire, je pense que c'est heu, il a envie de, bah, il a envie de courir après comme heu, comme il pourrait courir après un lapin dehors, tu vois? Heu heu pour heu, c'est pas pour le pour le croquer hein, mais pour, heu, pour jouer à courir en fait.
Mmh. Ouais. Ouais, je vois. Mmh mh. Bien sûr, ouais. Mmh, ouais, ouais, oui puis si c'est un jeune chien en plus heu, j'imagine qu'avec le temps aussi, ça va peut-être s'améliorer et se calmer. Est-ce que peut-être tu pourrais heu, tu as je sais pas si tu as regardé, mais peut-être des soit au autour de toi s'il y a peut-être des des spécialistes dans le comportement canin? Ou ou des des renseignements sur Internet que tu pourrais peut-être trouver, qui pourraient t'aider?
Oui. Oui, tu as raison. Oui, alors alors, j'ai jamais trop cherché sur Internet. Heu, c'est vrai que le le comportement canin, oui, c'est c'est, hem, c'est c'est une très bonne idée et j'ai, enfin, j'ai commencé justement, heu, heu, j'ai eu une séance déjà donc je croise les doigts. Ouais, voilà c'est ça qui est qui est venu à la maison et qui a qui a détecté un petit peu, heu, quels pouvaient être les les les soucis de de réactivité de mon chien. Et donc, heu ouais, c'est bah il y a des solutions, après en fait c'est du travail hein? Il faut faire, heu, beaucoup de d'exercices avec lui. Donc, heu, je je croise les doigts pour, heu, pour y arriver <laughs> pour que pour que ça se passe bien et que, heu, j'arrive à lui faire comprendre que, heu, que j'arrive à le à le rendre copain en fait avec, heu, avec les chats.
Ouais. Mmh. Ah OK. Avec un éducateur? Ouais, <chuckles> d'accord. Mmh mh. Mmh, il y a des solutions du coup? Ouais, forcément, mmh. Mmh. Ouais, bah oui. <chuckles> Ouais, bah oui, je te le souhaite. <laughs> Et et quels sont les exercices du coup qu'il t'a conseillé actuellement?
C'est ça, c'est ça.